Sa totoo lang, yung away kasi nakadepende yan sa inyo eh, kasi, ah, aaminin ko talagang yung 'pag nag-aaway kami, malaka no'n talaga, yung literal na away siya na pero walang sakitan, ganyan. Talagang magtataas ng boses, ganyan. Magsasamaan ng loob, ganyan. Ta's siyempre kumbaga yung usual kumbaga, ah, um, kumbaga may mga words na binabato talaga na hindi maganda. Pero ang oo pero ang sa amin naman kasi, at the end of the day, ah 'pag kumalma kumbaga hinahayaan kumbaga ang madalas naman kasi talaga yu babae, eh, yung nagwawala eh, yung ganyan or nagsisigaw de pero depende sa personality. Kumbaga siya yung minsan may mga sinasabi. Kumbaga naglalabas ng sama ng loob, ganyan. 'Pag kumalma na, ah, siguro ewan ko yung partner ko lang din ganon siya, hindi niya ako sinasabayan, hinahayaan niya akong mag um, magalit. Hinahayaan niya akong magla labas ng sama ng loob, mga ganyan. Hindi siya hindi siya nag-aano, hindi siya sumasabay. So nananahimik lang siya. May distance siya kumbaga. Ah, ako, nagkukulong sa kuwarto, siya nandun sa sa, ah, baba namin. Talagang hindi kami nagko-communicate muna siguro 1 to 2 hours, ganyan. Ta's pagka parang ah, ang gagawin niya 'pag
Mm. Mm. Ay okey. Mm. <chuckles> Ganun, hmm, ba? Oo, ganun pala. Oo. Mm. Ah, okey. Mm. Maglabas, oo. Mm. Mm. Kum inaabsorb niyo ba muna yung, ah, sitwasyon bago kayo mag-usap ulit, ganyan? Parang nagkakaroon kayo ng cool down muna?
Mm. Ang ginagawa niya talaga is, ako talaga, hinahayaan niya muna akong kumbaga kumalma. Hinahayaan niya ako matulog or alam mo yun, ma-distract o ano yung mga ginagawa ko tapos ang gagawin niyan 'pag gusto niya na talagang makipag-ayos, itatapon niya yung alaga namin sa loob ng kuwarto.
Mm. Okey. Ah, tatapon? Ah, anong ibig sabihin nun?
Ganun. Ipapasok niya doon. Kumbaga parang pasimple bubuksan yung pinto ta's i iitya niya sa loob, ganon.
Ah, okey. Parang, kinabahan naman ako dun sa ano, itatapon. Akala ko violently. Ah, okey. It's a sign na para okey, para i-check ka, ganon.
Hindi naman tatapon na it ano, kumbaga parang bubuksan niya konti yung pinto. Ano siya, parang ano na siya na parang bati na tayo ganon tapos siyempre ako, dahil ano namin yun, kumbaga alaga namin yun, so parang baby namin, so siyempre wala naman akong choice kasi alangan namang awayin ko pati yung a hayop, eh, wala namang idea yan, ganon.
Okey, oo nga. Mm. Oo. Wala namang idea 'no? Labas na siya do'n.
Oo ta's oo pero tinitingnan ko rin siguro, ah, parang sobra na rin siguro yung 1 hour ganyan, so mag-uusap kami ulit ng, ah, mahin mahinahon na. Parang ganyan. So, sinasabi niya
Mm. Ah, okey, oo. Looks like na nagkakaroon ng ganong klaseng situation sa inyo?
Mm.
Mm. Eh, i mis ayun, ah, in terms naman sa ano, sa, ah, other, ah, members ng family 'no, yung halimbawa in-laws kasi siyempre as mag-asawa, ah, nagsa-start 'di ba magse-separate yung, ah, mag-asawa sa families, 'di ba? Kasi magsi-start ka ng sariling family, paano naman kayo nagse-set ng, ah, hangganan pagdating sa pamilya 'no? Sa in-laws?
Kasi Oo. Mm. Mm. Mm. Mm.

Bale ang pinaka importante talaga na unahin para mapangalagaan yung, ah, relasyon ng mag-asawa is communication, kasi napapansin ko na kumbaga no'ng lumalaki ako, yung mga nakapaligid sakin is, yung ibang mga mag-asawa, do'n sa mga kamag anak ko, or kapitbahay namin, parang hindi na sila nag-uusap. Kumbaga parang oo, parang ang nangyayari is hindi na sila yung may communication, oo, pero kulang ta's nagiging misunderstanding siya, parang ganun. So usually yung mga may kumbaga yung mga nakikita ko or naririnig ko, parang yung isa may tampo sa asawa niya ng gan'to, kasi hindi alam yung ganyan, yung asawa naman hindi naiintindihan na yung ganitong actions niya is nakakasakit. So yun yung isa siguro sa mga importante talagang mapangalagaan, or importanteng magawa para mapangalagaan yung relasyon nong mag-asawa.
Mm. Mm. Ay ganun? Mm. Ah, okey, gets. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, kasi dapat ano di ba? Ah, may some sort of expectation, pero hindi naman laging ganun. So kailangan ng open communication. Eh, pwede mo rin bang ikwento kung ano yung mga simpleng gawain ninyo 'no, sa araw-araw na tumutulong para manatiling matibay yung relasyon?
Mm, mm. Mm. Totoo. Hmm. Bale sa amin, na-establish namin talaga na, ah, sabay kami do'n sa ibang mga bagay, halimbawa kumain, ganyan. Ah, talagang, ah, hangga't kaya kumbaga hangga't kaya namin, sabay kaming kakain pareho lalo na sa hapunan kasi yun nga yung madalas na nagkikita kami dahil pareho naman kaming nagtatrabaho. Kaya ano talaga, parang, ah, doon kami magku-kwentuhan, walang cellphone, kumbaga wala masyadong distractions. Kung meron mang di pang distractions, siguro mga palabas lang, ganyan pero most likely kasi hindi ka naman nagfo-focus talaga sa pinapanood, eh, ah, lalo na kung balita or mga oo, background noise lang siya. So parang dagdag ingay lang siya, ganyan. Pero kami talaga laging, ah, sabay kami kumain tapos, ah, talagang ang importante sa'min yung balanse yung gawain namin sa bahay, kasi halimbawa siya yung nagluluto, kasi siya yung mas talagang kayang magluto sa amin, ako yung naghuhugas or nagliligpit ng hapag-kainan, mga ganyan, tapos, ah, ano lang siya, balanse talaga.
Mm. Mm, gets. Hmm, okey. Mm, background noise lang siya, ganun. Mm. Mm. Bale ha hand mm, bale hand-in-hand kayo nagwo-work 'no? Kung ano yung hindi kaya ng isa sa inyo, eh, yun naman yung gagawin ng isa.
Mm, mm. Oo, pero kung sakali man na kung sakali man na talagang yung isa, eh, sobrang pagod na sa trabaho ganyan, ah, intindihan na lang siguro, hindi magbibilangan kasi nga, ah, do'n minsan nagkakaroon ng tampuhan, eh. Talagang, ah, nagbi parang nagbibilangan. Alam mo yung parang magkapatid? 'No, siya nga, ikaw nga nagla ano, naghugas kanina or ako yung naghugas ta's ako na naman. Yung mga ganong simpleng mga banat. So alam mo yun, nagiging misunderstanding kasi siya, eh.
Hmm, okey. Mm. Ah, oo nga. Mm. Mm, gets.